Kalo aku lihat seakan-akan dia tuh lupa gitu loh, Kak, bener makanya aku pikir gini ya, "Oh berarti kalo orang emosional itu, kita harus tahu juga nih, Kak, kira-kira latar belakang, eee, sifat dia ini kenapa sih?" Gitu. Jadi bukan serta-merta misalnya orang, "Oh ternyata orang ini emosional ya," nggak bisa gitu Kak, jadi kita harus tau misalnya, eee, dulu pernah ada juga karyawan, eee, di pabrik, eee, ini ya, pabrik beton gitu Kak, dia juga temperamen gitu Kak waktu aku ngomong itu, e ini banget sering marah-marah gitu loh, tapi aku biarin aja dulu, aku lihat medical check-up-nya, ternyata dia memang punya penyakit, eee, tekanan darah tingginya tuh, eee, tekanan darahnya tuh tinggi banget gitu loh. Jadi itu wajar kalau dia cepet marah. Yang ke-2, ternyata dia punya masalah, eee, di rumah gitu karena, eee, dia sudah menikah, eee, beberapa lama dan dia itu belum punya dikaruniai anak gitu, nah, akhirnya dia suka marah-marah gitu Kak, apalagi kalo ketemu aku, gitu karena kan aku tuh pasti, eee, ngomongin dia tentang safety, dia tuh orangnya termasuk yang tidak, eee, patuh gitu loh dalam keselamatan kerja, gitu. Nah waktu itu, eee, dia agak tersinggung karena itu tadi, sepatu, eee, aku negur dia sih sebetulnya baik-baik gitu loh cuma karena orang temperamen gitu kan biasanya sekecil apa pun, selembut apa pun kita berbicara, itu buat dia itu, eee, marah itu adalah nomor satu respon gitu gitu Kak apalagi kalo nggak sesuai sama perasaan dia, gitu. <chuckles>
Oke. Oke. Oh. Waduh, tapi membahayakan juga ya, kalo orang-orang yang pemarah itu di lingkungan kerja ya, misalnya kalo memang dia cuma me memarahi sat eee, cuma m marah ya, cuma 1 orang yang suka marah, tapi kan imbasnya ke karyawan-karyawan lain ya Kak yang kena imbas gitu, karena dia tidak mampu mengontrol emosionalnya gitu. Nah kalau Kakak nih, untuk apa ya namanya, mem sekarang kan banyak hal yang sudah menjadi apa ya namanya, pengalaman-pengalaman Kakak ya, baik di tempat kerja pertama, ke-2 dan lain-lain. Nah untuk pertemanan, lingkungan pertemanan juga apakah Kakak juga akan lebih selektif atau gimana, Kak?
Betul. Iya iya. Betul. Oke, kalo temen sih iya pastilah ya, kalo misalnya dia toxic kayak emosional gitu ya lebih baik, eee, aku hindarin sih gitu karena, kadang-kadang kan kita tidak bisa, eee, membuat orang berubah ya tapi yang harus punya tuh diri kita sendiri gitu, itu lebih mudah gitu untuk dilakukan, eee, karena dengan demikian kita akan lebih happy dalam hidup gitu loh bahagia gitu loh, Kak. <chuckles> Ngapain mikirin orang yang nggak mau berubah gitu. <chuckles> Iya, sama. Aduh.
Bener. Iya iya iya. Mikirin orang lain. Iya kayak menghabiskan energi yang nggak perlu dihabiskan gitu ya, ibaratnya ya, Kak, ya?
Betul, betul betul gitu. Sama kayak ketika punya pasangan gitu loh, Kak. kalo kita ngerasa dia nggak bisa berubah, misalnya tetep temperamen, ya udah gitu, toh ada jalan misalnya kita untuk berpisah, atau misalnya kita mencoba untuk meredakan diri dulu di di tempat yang berbeda gitu kan, ada banyak cara sih gitu, Kak.